देखिए ब काम अगर मैं कहूँ तो ये एक ज़रिया है आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी की अ, बाहरी चीज़ें अ, जो हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए। जैसे कि अ, खाने का जुगाड़ करना अ, या आपके अ, अब लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना। इन सब चीज़ों के लिए आपको काम करना ज़रूरी होता है। अपने अ, मतलब पैसों का संतुलन बनाए रखना ये ये इन सारी चीज़ों के लिए काम का ज़रूरत है। और अगर निजी चीज़ों की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करूँ तो निजी जीवन वो है जहाँ पर आप हैं, आपके ख़्यालात हैं, अ, आपके अ, परिवार है, उनके साथ बिताया हुआ समय है। य ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के सबसे मूल हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये है निजी जीवन और ये है आपका काम का जीवन। और रही बात संतुलन की तो ह अगर मैं बात करूँ संतुलन की तो हाँ। हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में हालाँकि अ, समय 24 घंटे का ही है लेकिन अ, आपका अ, अगर आप किसी भी पेशे में हो तो वो 24 का 25 ही माँगते हैं। तो किसी तरह से समय निकाल के अ, मतलब कुछ चीज़ों के लिए अ, समय निर्धारित करना जैसे परिवार के समय साथ एक एक टाइम बना के रखना कि जैसे मान लीजिए रात का खाना खाना। ये कम से कम परिवार के साथ अ, हर दिन का ह ह हर दिन ह होना चाहिए। तो इससे क्या है ना कुछ-कुछ चीज़ें हैं ताकि आप परिवार से हर दिन बातचीत करें। अ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में हो, उनके आपसी जो भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, बातचीत करते हैं वो थोड़ा-सा समय निकाल के अ, अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अ, ब संतुलन बनाया जा सकता है।
बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है! हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ये तो है। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल। ये बात तो है। बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। इकट्ठे कर रहे थे, बिल्कुल। बिल बिल्कुल, बहुत सही बात। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। काफ़ी बढ़िया। काफ़ी क काफ़ी बढ़िया बात है। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये जो वर्क लाइफ़ बैलेंस है, ये अ, कैसे बनाना मुश्किल है या फिर लोगों की ये खुद की चीज़ें हैं जो सामने आती हैं इसकी वज़ह से नहीं बनता। आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी।

अ, देखिए पहले अ, मैं मैं 2 तरह से काम कर चूका हूँ। पहले जब कोरोना काल से पहले जब ये वर्क फ्रॉम होम का अ, चलन नहीं था उस वक़्त काम का अ, काम करने का तरीका थोड़ा-सा अलग था। हाँ ब लेकिन उसमें क्या था ना उसमें मेरे पास समय रह जाता था, घुमा-फिरा के मुझे ये पता था कि मेरी दिन कब शुरू होने वाली थी और मेरे दिन कब खत्म हो सकती है। तो मैं उस हिसाब से अपना दिन प्लान करता था अ, मतलब मान लीजिए कि अ अ, ब हर एक वीकेंड के लिए मैंने आप अपने लिए एक समय बना के रखा था कि चलो इस समय में मैं दोस्तों के साथ मिलूँगा। बाहर जाऊँगा, घूमूँगा कुछ भी करूँगा, तो वो समय मैंने बता के रखा था। लेकिन जब से ये अ, ट्रेंड बोल सकते हैं चालू हुआ कि वर्क फ्रॉम होम या फिर व ऑफिस और व होम का जो अ, म मिक्स है। ये जो चालू हुआ है जब से इसमें बहुत सारी समस्याएँ आ गई हैं। लेकिन हाँ इसमें मैं जो अ, कोशिश करता हूँ वो ये है कि देखिए सीधे तरीके से ना अ, चीज़ों को समझना कि कौन-सी चीज़ें मेरे लिए अ, मायने रखती हैं उस वक़्त है ना? प्राथमिकता, प्राथमिकता तय करना कि नहीं म मेरे लिए ये समय अ, ज़रूरी है कि मुझे ये समय अपने माता-पिता के साथ बिताना है, परिवार वालों के साथ बिताना है। ज़रूरी नहीं कि अ, उनको ब उनका तबीयत खराब हो कि आप तभी जाके आप उनके साथ रहो। ऐसा भी हो हाँ आप अपने अपने अपने अपन
ठीक है। हुँ, हाँ, वो तो है। अच्छा। हम्म, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा। <chuckles> हाँ जी। जी, जी। हम्म, बिल्कुल। हुँ, बढ़िया है, बिल्कुल, हाँ, वो तो है। वही है। बहुत बढ़िया, हाँ, हाँ। हाँ, ब क तभी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही।
अपने बारे में बात-चीत करो और सबसे बड़ी बात है कि अ, खुद को एंगेज रखना क्योंकि हमेशा मान लीजिए कि फ़ोन पे हैं अ, व्हाट्सएप चल रहा है, आपका शीट चल रहा है। तो कोशिश ये करता हूँ मैं कि मैंने जैसे अभी किया है कि मैं एक अलग शैली में जैसे मान लीजिए कि मैं नृत्य सीखता हूँ, डांस सीखता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने अपना एक समय निर्धारित कर दिया है कि जितना वक़्त मैं उसके उस उस समय पे उस उतना समय देता हूँ, डांस सीखने के लिए उ तो उसमें क्या होता है ना मेरा जो प्रेशर है वो तो रिलीज हो ही जाता है। उसके साथ-साथ एक अलग-सी अनुभूति भी होती है कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है है ना ऑफिस के काम तो छोड़ के वो करता हूँ अ, म अ, नाटक ए नाटक करता हूँ, उसके रिहर्सल्स करता हूँ, थिएटर के साथ। तो इन सारी चीजों में अपने आप को उलझा रखता हूँ, काम के अ, अलावा और उसके साथ-साथ तो बाकी की चीज़ें जैसे मैंने खाने खाने का शौकीन हूँ, तो बाहर जाता हूँ अलग-अलग जगह पे ट्राई करता हूँ। ये सारी चीज़ें करता हूँ उसको छोड़ के।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। हुँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सम बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो मतलब अ, काम के स्ट्रेस को घर तक ना ले जाएँ, इसके लिए आप क्या करते हैं? ये बताइए।

देखिए वीकेंड में प्लान्स की बात अ, है तो देखिए हर बार ऐसा कोई बाहर जाने का ऐसा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, वीकेंड में प्लान्स रहता है जैसे मुझे अ, फिल्में देखने का शौक है मुझे अच्छा लगता है तो हर दिन हफ्ते में अ, ब 5-6 दिन तो हो नहीं पाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम अ, 1-2 दिन रहे जब परिवार के साथ मिल-बैठ के कोई अच्छा-सा सीरीज़ देख लिया, कोई अच्छा-सा फ़िल्म देख लिया अ, ब हो सके तो कुछ अच्छा खाने-पीने का बाहर से मंगा लिया ताकि सब लोग साथ में मिल-बैठ के एन्जॉय कर सकें। अ, इसके साथ-साथ मेरा 1 छोटा भाई है उ उसको वो भी पढाई कर रहा है तो उसकी पढाई में कोई भी हेल्प हो चाहिए या कुछ भी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करना। अ, 1 दिन मैं अपने लिए रखता हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, 1 दिन परिवार वालों के साथ और 1 दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर का एक समय रख लेता हूँ कि उनके साथ जाता हूँ तो अ, थोड़ा-सा मन भी हल्का रहता है, अच्छा भी लगता है। इस तरह से।
हुँ, अच्छा। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। हुँ। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। संतुलन बनता है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो मतलब अ, क्या आपका कोई मंत्रा है कोई ऐसा, कि जिससे मतलब कि आप खुश रहते हैं और जब आपको तनाव भी होता है, है ना? काम में देखिए तनाव भी आता है। तो वहाँ पे संतुलित कैसे रहते हैं आप ये बताइए और साथ-साथ की परिवार की कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये भी बताइए?
बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए अगर मैं अ, तनाव की बात करूँ, तनाव तो हाँ हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब जेनुइन है होता ही है। लेकिन अ, 2 चीज़ें हैं अ, तनाव तब कम होता है जब आप पसंद का कुछ कर रहे हो तो। मतलब जैसे कि जैसे मेरे को बता कि मैं नाटक करता हूँ, रिहर्सल उसके लिए जाता हूँ या डांस करता हूँ।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, वही तो।
तो मैं कोशिश करता हूँ ना खुद को उसमें इन्वॉल्व करने का थोड़ा-सा ज़्यादा। क्योंकि जितना समय मैं उसपे देता हूँ जैसे ही मेरा दिमाग रिलैक्स होता है, मेरे पास सोचने के बहुत सारे अवसर आ जाते हैं। अगर आपका अगर दिमाग ब्लॉक हो जाता है ना तब तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लेकिन जैसे दिमाग शांत हो जाता है मेरे पास सोचने के अवसर होते हैं, मैं थोड़ा-सा खुद को ज़्यादा उन सब शैलियों में एक तो 2 चीज़ होती है 1 तो मैं वो स्किल सीख भी जाता हूँ उसके साथ-साथ अब मेरा मन भी हल्का होता है। मैं अपना समय उसमें ज़्यादा देता हूँ, ताकि मुझे म मुझे अपने अपनी तरह से वो क्या ना वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने का एक मौका मिल जाए। और कभी-कभी अगर ऐसा ऐसा हालत हो जाए जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर, है ना? अ, कि धनराशि को लेके कोई अ, मतलब मान लीजिए को कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो उस वि ऐसी कोई विषय हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने घर-परिवार वालों के साथ खुलकर बात-चीत करने
हुँ, अच्छा। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। हुँ। जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये तो ब संवाद करना तो बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही है आप जा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब अ, अगर आपको मैं पूछूँ, कि मान लीजिए आपको ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम है और घर पे आप लेट भी आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में जो अ, परिवार वाले हैं वो कैसे बात समझेंगे या अगर आपको समझानी है उन उनको अपनी बात, तो आप कैसे समझाएंगे कि वो समझ भी जाए और आपकी लड़ाई भी ना हो?
जी। हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ।

देखिए, काम के स्ट्रेस को घर तक ना ले जा पाना अ, थोड़ा मुश्किल है, अगर अ, ब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो तो। क्योंकि ऐसा रहता है, लेकिन इसमें इसमें क्या है ना इसमें क्या कर सकते हैं जो सबसे बड़ी बात है क्योंकि काम का प्रेशर आपने जैसे बताया, काम के प्रेशर का क्या होता है? अ, ये खुद को पहले समझ समझना पड़ेगा हमारे लिए ज़रूरी क्या है। अगर वो काम है और हमें करना ही है किसी भी हालत में करना है और वो ज़रूरी है और वो ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो उसे किसी भी तरह से निपटा के आना शायद आपको थोड़ी-सी चैन की सांस लेने में मदद करेगा, पहला, या तो फिर या तो फिर अगर आपको ये समझ में आता है कि ये काम आपका अ, संतुलित तरीके से आप अ आपके पास समय है 1 दिन का या 2 दिन का, उस हिसाब से आप उस काम को कर सकते हैं, तो अपने समय को इस तरह से बाँटे मतलब टाइम मैनेजमेंट। समय को इस तरह से बाँटे कि आप उस काम को उस तरीके से उस उतने समय में 2 दिन में हो या 3 दिन में हो खत्म कर सकें। ताकि आप अपना काम भी करें, आपको अपने कार्यालय में क किसी तरह भी कोई अ, समस्याएँ ना हो और इसके साथ-साथ आप अपने निजी जीवन में भी इस समस्या को अपने साथ ना लेकर आएँ। कोशिश करें कि काम से जब आप निकलें या घर से अ, जैसे ही काम से आप दफ्तर से बाहर निकले या अ आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हों तो जब भी आपका समय खत्म हो जाए तो कोशिश करें अपने जो सीनियर मैनेजर है उससे बात करने की उनसे बोलने की आपके परिवार में भी आपको समय लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, बहुत सही। उ ये तो है, बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल, सही बा हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, हुँ। कर पाएँ, बिल बिल्कुल सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, ठीक है। बहुत बहुत सही, तो हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो है, मतलब बात करने से बहुत सी बातें स स शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो वीकेंड में आपकी क्या प प्रतिक्रिया रहती है? ये भी बताइए कि वीकेंड में आपके प्लान्स होते कैसे हैं?